Doğru. Peki, mesela, böyle, eee, n Türkiye'de yaşarken, eee, aile ve toplum baskısı hissediyor muydun? Yani, senin için anladığım kadarıyla para çok önemli bir şey değil ama tabii ki, işte, aileler, çocuklarını yetiştirirken onların, eee, bir emek veriyorsun ve, işte, iyi yerlere gelmesini, kendi hayatını kurtarmasını, bir meslek sahibi olmasını, düzenli bir gelir sahibi olmasını istiyorlar, haklı olarak. Eee, senin ailende de böyle bir baskı var mıydı? Yani, işte, eee, genelde Türkiye'de çünkü memur olma durumu, eee, demek, işte, senin artık hayatının kurtulması, sonsuza kadar, eee, düzenli bir gelirinin olması, eee, bir mesleğinin olması anlamına geliyor. Sende de böyle bir baskı var mıydı, yani, ailenden? İşte, memur ol, emm, bir biş daha çok prestijli olma durumu gibi, eee, şeyler söz konusu muydu?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle. Evet. <chuckles> Ya, aslında evet, benim doğduğum dönemlerde memur olmak, hani, gerçekten çok, ııı, şey, gö görünüyordu, hani, nasıl diyeyim, çok revaçta bir şeydi, yani. Ben sana şöyle bir şey anlatayım. Beni babam, ya, küçüklükten beri yani, 2-3 yaşından beri memur olarak yetiştirir mi? Yani, 3, ben, 3 yaşından 10 yaşına kadar ben memur bir çocuktum. Yani, giyimim, kıyafetlerim, saç tarzım, ayakkabılarım. Ya, tamam, sen memursun da ben de senin gibi memur değilim ki. Ben daha küçük bir çocuğum. Benim saçımı niye öyle kestiriyorsun? Bana niye öyle kıyafetler alıyorsun? Yani, o ailenin garantici oluşu, a aslında babamın garantici oluşu, eee, benim üniversiteye kadar süremde takip etti beni. Ta ki o üniversiteyi kazandıktan sonra son buldu. Ben zaten orda kararımı verdim. Ben dedim, eee, ne memur olacağım, ne kamu alanında çalışacağım. Ben, hani, orada kendi yolumu çizdim. Ben özel sektörden ilerleyeceğim. Eee, çünkü benim hayallerimi ona göre Ben memurluk hayalim yok. Güzel olabilir ama, eee, benim böyle bir gelişmem, benim böyle, düzeneğim olmayacak dedim. Onlar da saygı duydu tabii.
Hı hı. Öyle mi? Hı hı. <chuckles> İlginçmiş A! A! Çok ilginç. <chuckles> Evet. Hı hı. Hıı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı.

E tabii. Hani, benim, eee, yaptığım yatırımlar var. Örneğin bireysel emeklilik sistemi diye bir şey var, eee, ülkelerde. Ben oraya örneğin her ay, eee, 16 yaşından beri, eee, kademeli kademeli para yatırıyorum. Yani, o zaman neyse, o zaman tabii annemle babam da yardım ediyordu. Onlardan da biraz destek alarak, eee, y aylık, aylık oraya sürekli para. Yani, bu 50'yle başlar, 1.500'le gider. Yani, o zamanki gücün, eee, kazandığın parayla ilgili değişir ama 16 yaşından beri başlayan bir süreç, 55 yaşına kadar belki sürecek bu. Belki, hani, lazım olursa da erkenden de çekebilirsiniz.
Hı hı. Hımm. Wow! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Eee, peki mesela kendini nasıl tanımlarsın? Mesela, eee, risk riske karşı böyle iştahlı mısındır yoksa hayır ben kesinlikle risk alamam ve, işte, ben daha böyle sağlamcıyımdır, sağlam adımlar atmayı severim. Yani işte, ne bileyim fon almak benim için çok riskli bir şey ama belki, işte, uzun vadede bu, iii, bahsettiğin, eee, işte emeklilik, eee, yatırımları daha az riskli, eee, ve ileride getirisi olacak şeyler. E, kendini nasıl tanımlarsın risk iştahını?
Bu tarz yatırımlar yapıyorum. Çok. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı.